А с точки зрения еды, да? А.
Так, поделись, пожалуйста. Если, если хочешь, если там это не такое секретно, там это секрет, который передала мне бабушка. <chuckles>
<laughs> Знаешь, а, всегда хорошо Да-да-да. А, ну, на самом деле, мы стали, м, как-то вот любить начинать, э, еду с какого-то аперитива. Когда у тебя есть даже просто прикольная какая-то закуска на шпажке и вот что-то, какой-то аперитив, а, это сразу людей настраивает, знаешь, на какой-то такой праздничный, лёгкий лад. Вот и, м, дальше, в принципе, не очень там важно, что ты подаёшь. Ну, важно, но тем не менее. И очень классно заканчивать еду тоже, эм, уже каким-то дижестивом, то есть для переваривания. То есть у нас есть разные вермуты, травяные настойки, а, и ты тоже их подаёшь или там с кусочком, м, а, лимона, апельсина или какой-нибудь печенькой, а, и это классно.
Так. Так. Ага. Так. А, поняла. Мгм. Ага. Ну выглядит мне кажется не просто подал, да, там какой-то: на держи выпей настойкой. А что-то вот там па даже вот кусочек лимона звучит рядом там с какой-нибудь настоечкой, уже как-то более приятно, и как-то чувствуется, что, а, тот, кто тебя пригласил в гости, да, подготовился и действительно относится к тебе да, да, да.
Да, подумал о тебе, точно. И знаешь, это еще создаёт такую определённую атмосферу и в начале, и в конце. И вдруг, если даже что-то было, ну, не знаю, может быть, не очень удалось там в середине, это всё как-то лакируется, нивелируется. <laughs>
Да. Мгм. Да да да. Ну слушай, спасибо тебе, что поделилась такой интересной своей историей, своими лайфхаками, да, вот как ты планируешь меню для гостей о том, как важно, и какие для тебя нужны навыки, и что для тебя важно для того, чтобы твой приём был идеальным. Спасибо тебе огромное, было приятно тебя слушать.
<laughs> <chuckles> Спасибо, да, мне было рада, <chuckles> я была рада, да, это всё рассказать и поделиться. Счастливо.
Да, да, да, пока, пока.